Sehr viele Menschen genießen Musik und gehen da natürlich auch zu Konzerten, also vor allem dann Livekonzerte. Und wie ist das denn bei dir so? Gehörst du auch zu diesen Menschen, die das tun?
Mhm. <giggles> Ja, ich würde sagen von mir selber, ich bin wirklich aktiver g äh, Konzert und Festivalgänger und ich habe da in den letzten Jahren schon vielen viele coole Erfahrungen sammeln dürfen.
Ach, wow. Mhm. Und erinnerst du dich auch noch daran, was so dein 1. Konzert gewesen ist und was dir davon vielleicht auch so am stärksten noch in Erinnerung geblieben ist?
Ja, garantiert. Also mein 1. Konzert war so 'n so 'n so 'ne Mischung aus Festival und Konzert, würde ich sagen. Ähm, da war ich in da war ich in Köln im im Jugendpark und dann war da wirklich so 'n riesiges Open-Air ähm, Konzert/Festival mit wirklich all meinen Lieblingsrappern und das war wirklich, äh, 'n, super Festival. Und grade als 1. Festival war das natürlich super schön.
Okay. Ah, okay, also das war dann so 'n Rap-Festival sozusagen und welche Rapper spielen da genau? Also, jetzt wahrscheinlich jetzt nicht „Eminem“, oder?
<chuckles> Ne, „Eminem“ wär auch einmal cool live zu sehen, aber grade wirklich, das waren ausschließlich so ja, Leute ausm UK-Bereich und deutschen Bereich, also sowas wie „Luciano“ kennt man, „Joseque“ oder „Nems“ halt aus der UK. Also so große Rappernamen eigentlich so aus aus der Umgebung.
Mhm, okay. Und wie wie alt warst du dann damals? Also, wenn du sagst, so „Jugendarena“ oder ja. <chuckles>
Mhm. Jugendpark, ich war da ich war da, glaube ich, äh, grade frisch 18 geworden, war ich, glaube ich. Also, das war wirklich relativ spät, war ich erst auf meinem 1. ja, richtigen Konzert, wo ich dann selber hin wollte, ne? Also, das war dann relativ schon im Erwachsenenalter.
Jugendpark. Ah, okay. Und davor gab's auch Konzerte, aber dann so von den Eltern Richtung Klassik mitgenommen, oder?
Mhm. <laughs> Wir waren davor tatsächlich immer mit der Familie auf 'nem Reggae-Festival jährlich. Und, ähm, war auch lustige lustige Erfahrungen auf jeden Fall, aber auf jeden Fall nicht meine favorisierte Musikrichtung. <chuckles>
Ja, okay. Oh wie cool. Mhm. Und mit 18 hast du dir dann gedacht: „Okay, du bist jetzt alt genug und hast deinen eigenen Musikstil“ und dann kann man auch mal, ja, selber dann entdecken und entscheiden.
<chuckles> Ich hatte den Musikstil auch schon so davor. Das war auch nicht so, dass ich da irgendwie eingeschränkt war, ne? Aber irgendwie kam's dann auch wirklich erst mit 18 dazu, dass man dass da wirklich dieses Festival war und alles so perfekt gepasst hat und man dann gesagt hat: „Ey komm, wir gehen jetzt mal.“
Mhm, okay, aber jetzt hast du gesagt quasi okay, das Alter hat gestimmt, Musikrichtung hat gestimmt. Gab's irgendwie noch was anderes, was dazu geführt hat, dass du jetzt auch wirklich dann genau auf dieses eine Konzert gegangen bist und nicht noch gesagt hast: „Okay, vielleicht doch 'n anderes,“ oder vielleicht wartest du noch 'n bisschen länger?
Mhm. Mhm. Ähm, ne, also was auch noch wirklich 'n riesigen, äh ja, Einfluss darauf hatte, war glaube ich, dass ich da mit meinen mit meiner Mannschaft war, also mit mit meinen ganzen Freunden, ne, die so meinen engsten Jungs so und mit denen sind wir dann da hingefahren. Und ich glaube, das hat's wirklich dann auch noch mal so viel besonderer gemacht, ne, weil diese Musik wir mögen halt alle die gleiche Musik und dann diese Musik live mit seinen Freunden zu erleben, ist natürlich dann superschön.
Mhm, also würdest du schon sagen, dass so deine Jungs, sage ich mal in der Mannschaft war das irgendwie so Fußball oder Handball oder was war das dann für Sport?
Ja. Ach so, ne, das war kein Sport. Ich ich nenne die Gruppe nur manchmal Mannschaft, deswegen also es ist einfach nur 'ne Freundesgruppe. <chuckles> Ja, ja.
Ach so, ach so. Was ist so okay. Ja, wenn man kennt das ja, dass wenn 'ne Mannschaft da dann irgendwie eigentlich so 'ne Sportmannschaft gemeint ist oder so, aber okay, dann ist es einfach nur deine Freunde. Okay, aber die, würdest du sagen, spielen dann auch ja 'ne total große Erinnerung eigentlich in dies also in diesem Moment sozusagen. Und
Ja, ja. <chuckles> Ja. <chuckles> Genau. Ja, absolut. Also grade in diesem Riesenpublikum, ne, mit seinen Freunden dann diese Gruppe da zu haben und mit denen auch so Moshpit zu machen und dann nach vorne zu gehen und so. Einfach mit denen den Moment zu verbringen, ist dann wirklich das macht's den Moment zu verbringen oder was meintest du?
Mit denen was zu machen? Ne, du hast ja vorher noch irgendein anderes Wort genannt, w mit denen dann irgendwas zu machen?
Ah, achso. Äh mit denen Moshpits zu machen.
Was ist das denn?
Moshpits ist so, wenn du wenn du so in dieser in der in der im Publikum stehst, ne, und irgendwie kommt gleich 'n richtiger guter Drop in 'nem Lied also irgend so 'n Beat Drop oder so was. Und dann machen alle Leute alle Leute machen dann so 'n riesigen Kreis, also 'ne freie Fläche in der Mitte des Publikums und dann springen alle auf den Drop irgendwie so zusammen. <chuckles>
Ach so. Und dann prü also, schubst man sich gegenseitig oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja. <chuckles> Ja. Ja, eigentlich kann man sich das genauso vorstellen. Also, man springt wirklich gegeneinander, äh, rammt sich so weg, ne? Natürlich alles so auf friedlicher Ebene, da verletzt sich so keiner. Aber man man, äh, enjoyed eigentlich in 1. Linie eigentlich die Musik so zusammen. Also, ist nicht so irgendwas mit böser Absicht oder so.
Mhm. Okay, also, das geht dann nicht so wirklich zivilisiert vor wie jetzt zum Beispiel in der Klassik-Musik dann, sondern das ist dann auch etwas, was den Rap dann auch 'n bisschen auszeichnet oder? Also, g oder gibt's das auch in anderen Musikstilen?
Ja. <laughs> Ne. Ja, garantiert. Ähm, also, i ich ich habe jetzt, als direkten Vergleich habe ich nur das Reggae-Festival, wo ich, äh, wirklich oft war, ne? Ähm, und das sind wirklich 2 unterschiedliche Welten. Aufm Reggae-Festival stehen alle ganz entspannt so mit so 2 m Abstand voneinander gefühlt und haben so ihre Hände in der in der in der Luft und bewegen die so ganz leicht. Aber bei diesen Rap-Konzerten, wirklich jeder auch so ganz komische Leute so oberkörperfrei oder mit so Warnwesten und dann springt da jeder so in die Menge, jeder ist komplett geschwitzt und so ist <chuckles> komplett andere Nummer.
Mhm. <chuckles> Ah, wie cool aber also, dass es das dann gibt, dass da nicht so, ja, so langweilig und eintönig irgendwie auch abläuft. Und hast du denn noch irgendwie was anderes bei der Stimmung vom Publikum wahrgenommen? Also, ist dir da irgendwie noch was anderes Besonderes so vielleicht aufgefallen in dem Moment?
<chuckles> Ja, garantiert. Irgendwie ist so, dass normalerweise ist in Deutschland ja so, dass bei Fremden ist dann immer so manchmal so 'n bisschen so komisch, ne? Man ist nicht so oft auf 'ner Wellenlänge und ich glaube, die Leute sind so 'n bisschen misstrauischer, aber auf so Festivals oder oder Konzerten sind die Leute einfach so viel offener, eben weil man diese gemeinsame Interesse hat und dann versteht man sich irgendwie direkt mit jedem. Also jeden, den ich angesprochen habe oder der mich angesprochen hat, man war so direkt auf einer Länge und das war irgendwie cool.
Ah, okay, hast du da vielleicht so 'n ja, 'n Beispiel mal für 'ne coole Begegnung auch, was dir so passiert ist? Also, muss jetzt auch nicht an t in Bezug auf das allererste Konzert sein, aber so insgesamt in deinem Leben?
Ja. Mhm. Ja, also, ei eigentlich auf jedem Konzert, e es es kommt wirklich immer vor, irgendwer springt so gegen dich und dann dann lächelt man sich so an und dann ist er so Part der Gruppe, ne, grade wenn man wirklich mit vielen unterwegs ist und dann so auf einzelne trifft. Man man ist ja immer in so 'nem Kreis, ne? Man kennt's vielleicht aus Clubs oder sowas. Und dann steht man ja immer mit seiner Gruppe zusammen und auf einmal kommt irgendwer aus Zufall so da rein und tanzt so in deinem Kreis und dann gehört er so automatisch mit dazu. Also, das kommt irgendwie immer vor.
<chuckles> Also also, gibt's dann immer mehrere Kreise oder gibt's nur immer einen großen Kreis?
Nein, also, grade auf diesen großen Konzerten und großen Festivals, dann gibt's sogar mehrere, ne? Also, es gibt natürlich immer diese kleinen Kreise, die so zwischendurch sind, ne, mit diesen einzelnen Gruppen. Aber diese großen Moshpits ne, die sind dann wirklich da sind dann so 5, 6 Stück und dann noch so 'n ein richtig großes in der Mitte. Also das ist wirklich so, das variiert so 'n bisschen.
Mhm. Ach so, okay, aber dann können einfach die Leute bei euch dann in den Kreis reinspringen und werden dann direkt auch willkommen geheißen sozusagen.
Mhm. Ja, irgendwie schon, ja. Also, jeder jeder war immer herzlich willkommen, ne, gerade auf diesen Festivals. Man hat so 'ne gute Stimmung und ist einfach glücklich, grad da zu sein und dann nimmt man so einfach so jeden auf irgendwie. <chuckles>
Mhm, und gab's dann irgendwie noch 'n, äh ja oder waren das quasi die Momente schon, wo du sagen würdest: „Okay, das ha sind so Momente, die dich richtig überrascht haben“ oder gab's da vielleicht noch was anderes im äh, ja, während des Konzerts? Also vielleicht auch das allererste Mal, was dich da so besonders überrascht hat?
Ja. Mhm. Ähm, also was auf jeden Fall besonders war, war, ähm, bei unserem 1. Konzert, ähm, da waren also mehrere Sachen, die mich dann überrascht haben. Ich würde sagen, die die überraschendste Sache war auf jeden Fall, ähm, dass so es waren so 3 meiner Lieblingsrapper, ne, irgendwie Luciano, Jazeek und und Billa Joe oder so. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber, ähm, <chuckles> sind auf jeden Fall meine Lieblingsrapper und, äh, das Schöne war dann, dass sie einfach dann am Ende, als so dieses Konzert fast vorbei war, sind dann alle noch mal von denen auf die Bühne gekommen und haben einfach so diesen Song, den sie zu dritt online haben, einfach noch mal zusammen performed auf der Bühne und das war echt cooler Moment.
Gar nicht. Wow, okay. Und singt ihr dann da mit oder rappt ihr dann da mit oder wie kann man sich das dann vorstellen?
J ja, so ma man schreit so einfach so in die Menge, ne? Also, grade bei so Liedern, die dann wirklich so Kultstatus haben in der Deutschrapszene, da ruft man natürlich die ganze Zeit so Richtung Bühne und brüllt da so 'n bisschen rum, ne? Also, es ist nicht so melodisch, sondern jeder schreit einfach laut diese Texte da mit.
Ah, okay. Aber ist das bei dir dann so, dass du dir die Musik einfach nur anhörst, oder ist das auch so, dass du zum Beispiel selber so Rap Texte dann geschrieben hast oder auch selber auf so Battle-Rap-Competitions unterwegs gewesen bist?
<laughs> Tatsächlich, lustig. Ähm, tatsächlich war es als wollte ich als so Jugendlicher so irgendwie im im Alter von 15 bis 17 oder so, wollte ich immer Rapper werden. Ich hatte dann auch schon so Mikrofon und so alles so aufgebaut, ne? Aber ich hatte gar kein Talent dafür, habe ich dann ist mir dann aufgefallen. Und ich war wirklich richtig schlecht da drin und meine Texte haben sich richtig so
Das ist ja schade. Ja, ich glaube, das muss ich aber jetzt hören. Ich glaube, das muss ich einmal hören, um das beurteilen zu können.
Was willst du hören?
Rap. Wie du rappst, wenn du möchtest. Ich muss ja wirklich wissen, ob d ich muss das ja eh nie verifizieren können.
<chuckles> Ne, äh, die die Texte sind 1. wirklich da da war ich 'n Kind und und ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. <laughs> Und das möchte ich das ist, glaube ich, zu hart. Also, das will ich dir nicht antun, so.
Okay. <giggles> Ach so, okay, okay. Also, glaubst du, ich bin dann so geliefert wie ein DHL-Paket.
<chuckles> Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. <giggles>
Ah, okay, okay, okay. <giggles> Ja, aber, ähm, trotzdem cool, dass du das dann so als Kind dann schon, ja, versucht hast, irgendwie auszuleben. Vielleicht scha 'n bisschen schade, dass es dann irgendwie nicht geklappt hat, aber das, äh, geht ja wahrscheinlich sehr, sehr vielen Jugendlichen dann so. Und
Hm, ja. <chuckles> Ja, also so 'n kleiner Traum gewesen, der dann auch relativ schnell geplatzt ist. Ist, glaube ich, okay so. Man probiert sich ja aus.
Mhm, und dafür hat man ja auch andere Menschen, denen dann man einfach zuhören kann. Und wenn wir aber noch mal so Richtung d des Konzerts gehen, also, würdest du sagen, du hast dich da also, wie würdest du sagen, hast du dich da gefühlt? Also, eher so aufgeregt, weil's jetzt wirklich das allererste Mal gewesen ist, vielleicht aber auch irgendwie überwältigt oder irgendwie doch was ganz anderes?
Ja. Genau. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es war 'ne relativ, also, entspannte Stimmung, ne? Natürlich, man war so gespannt einfach auf die auf die neuen Leute, ne? Grade diese ganzen, äh, Leute, die man immer auf YouTube sieht und auf Spotify ganze Zeit hört, die mal live zu sehen, ne, war schon 'n aufregendes Gefühl auf jeden Fall. Aber ich war halt wirklich auch mit 'ner großen Gruppe, ne? Ich hatte jetzt nicht irgendwie Angst oder so, sondern es war wirklich so, diese diese Vorfreude einfach auf den nächsten Act und immer wirklich diesen Moment zu erleben, das war einfach so 'n superschönes Gefühl.
Mhm. Also, würdest du sagen, so 'ne 10 von 10 Erfahrungen letzten Endes, die dich eigentlich total glücklich gemacht hat und dich total auch bereichert hat?
Mhm. Ja, absolut. Also, grade grade das 1., ne? Ich ich war ja auf vielen, so, Festivals, aber irgendwie das das 1. ist mir wirklich so oder auf Konzerten war ich vielen, ne, nicht auf Festivals. Aber das 1. Festival und Konzert ist mir auf jeden Fall da richtig im Kopf geblieben. So, also, ich denke heute noch so da dran, grade wenn ich Freunden rede oder so was und ich muss einfach lachen, wenn ich so drüber rede, ne? Hast du ja übers Gespräch gemerkt, weil's einfach so 'ne lustige Erfahrung war.
Ja, <chuckles> ja doch, also, ist ja auf jeden Fall so. Gab's denn d auch irgendwas, wo du wirklich sagen würdest: „Okay, das hast du irgendwie auch wirklich über dich selbst dann auch gelernt in diesem 1. Konzert oder, äh, vielleicht auch bei den darauffolgenden?“
Ja. Hm, j ja ich glaube also, dass ich da auf jeden Fall früher dachte ich immer: „Ich kann nicht so so sehr wenn ich so richtig nah ganze Zeit an Leuten stehen kann so ne?“ Also, wenn ich so 2 3 Stunden oder 6 Stunden so neben Leuten ganze Zeit stehe, die voll am Schwitzen sind und so. Und da habe ich dann so gemerkt, dass es mir eigentlich voll egal ist so. Weißt du, man macht so zusammen Party einfach und es ist so einfach lustig. Man ist so im Moment und so. Und da habe ich so jetzt so gar keine Scheu mehr.
Ah, okay. Aber gut, dass du dann irgendwie, ja, so vielleicht erwartet hast, dass dich das dann irgendwie 'n bisschen anekelt oder so und dass das am Ende dann ja gar nicht eingetroffen ist und dann einfach andere Dinge auch in dem Moment dann wirklich, ja, wichtiger gewesen sind. Wenn wir uns der Sonnenseite aber vielleicht ein bisschen abwenden, gab's dann irgendwie vielleicht auch noch irgendwas a an diesem Konzert, das dich vielleicht irgendwie enttäuscht hat oder wo du im Nachhinein denkst: „Okay, das hätte jetzt doch vielleicht 'n bisschen besser laufen können auch?“
Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Ja, garantiert. Ähm, ein Problem gab's da. Das war nämlich, dass, ähm, ein ein großer Artist aus, ähm aus der, äh aus UK war, ähm hatte eigentlich so seinen Auftritt um 16 oder so und dann kam aber irgendwann die Meldung so nach 15 Minuten und der ist halt nicht gekommen, dann kam dann so die Meldung, dass er sein Flugzeug verpasst hat. Das war dann schon so 'n bisschen enttäuschend, ne? Weil man hat sich schon so auf diese Leute gefreut und dann kommt er auf einmal nicht. Aber der ist dann hinterher gekommen, aber dann war leider die Technik komplett kaputt bei ihm.
Hä? Oh, wie blöd. Also, es ist ja aber total blöd auch, dass da nicht vorher schon Bescheid gegeben wurde, weil normalerweise, wenn jetzt das Flugzeug ja verpasst wird, dann weiß man das ja schon vorher oder nicht?
Ja, ja. Ich ich glaube tatsächlich, der hat's so ganz spontan sogar verpasst. Also, die haben's wirklich so irgendwie kam's so rüber, als hätte der so echt Probleme gehabt, vielleicht auch am Flughafen oder so und hat's deswegen nicht gepackt.
Ach so, oh man, aber das ist ja dann echt schade. Konntest du den dann in der Zukunft irgendwa also, jetzt in der Vergangenheit, ja, weiß wie ich das meine, dann irgendwie dann doch noch mal sehen?
Ja. Mhm. <chuckles> Ja, ja klar. Äh, b b tatsächlich leider nicht also, kam dann wirklich nicht mehr dazu, ne? Wäre wahrscheinlich auch noch so 'ne Bereicherung für das ganze Konzert gewesen, aber im Endeffekt, äh, war das ja? Ach so. Ja, ja, n
Mhm. Ach so, ich ich meine in deinem Leben. Ich meine in deinem Leben, ob du den dann irgendwann noch mal gesehen hast?
Ne, ne, leider nicht, tatsächlich nicht.
Ah, okay, schade.
Mhm, aber aber wirklich so wenn ich so zurück dran denke, ne, das wäre jetzt nicht so irgendwas, was ich so negativ ankreiden würde, ne? Also, insgesamt war es wirklich so 'ne so 'ne tolle Erfahrung und ich wenn ich so zurückdenke, muss ich immer lächeln so. Und auch w dieses kleine Manko hat's kann's nicht kaputtmachen so, weißt du? Deswegen ist eigentlich so alles cool.
Mhm. Ja, aber schön, dass das auch dir so geht. Hast du denn vielleicht noch so 'n Ratschlag für jemanden, der jetzt auch kurz davor steht, auf das 1. Konzert zu gehen und was du einfach zu der Person dann raten wollen würdest?
Ich glaube, ich würde ihr raten, einfach so diese diesen Kopf vielleicht vor ganzen vor den ganzen negativen Sachen, die man vielleicht erwartet, so einfach auszustellen. Und dann wirklich so bewusst reinzugehen, dass es einfach der Hammer wird, so, und man man sich so oder so darüber freuen wird, was da passieren wird und dass man da nicht so irgendwie mit Ängsten oder so verkopft irgendwie da hin geht. Ich glaube, das ist so 'n ganz guter Rat für das 1. Mal.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja total wichtig auch, dass man sich davon jetzt nicht beeinflussen lässt und wirklich auch Vorfreude entwickelt. Und du hast ja auch gezeigt, wie cool das eigentlich sein kann, auf so 'n 1. gesch ja Konzert zu gehen. Danke dir dafür.
Genau. <chuckles> Ich danke dir, schönen Tag noch. Tschau, tschau.
Äh, tschüss.